Yani açıkçası hiç böyle düşünmemiştim de şu an sen beni gerçekten aydınlattın. Hakikaten ödem olabilir biliyor musun? Yani, eee, çünkü mesela işte bu seyahatlerde falan çok su içemiyorum. Eee, su içemediğimde ödem de atılmıyor. Bir de dediğin gibi hani uçak yolculuğu falan yapıyoruz ya da araba yolculuğu. Tabii ayaklarımız bütün gün yere, eee, sarkık bir şekilde duruyor. Hani bu da ayaklarım falan da şişiyor. Dediğin gibi, ödem olabilir o. Ben bunu bir sonraki seyahatimde dikkate alayım. Yani ben de çı gerçekten çok üzülüyordum niye bu kadar fazla çıkıyorum diye tartının üstünde ama şu an belki de onun ödem olma ihtimali açıkçası beni çok rahatlattı diyebilirim.
Evet. Tabii. Evet. Hı hı. Yani, evet, tabii değerlendir bunu da. Ya, belki alıyorsundur ama hani 2-3 kilo almıyor olabilirsin. Bu da senin içine belki bir nebze olsun su serper. Eee, peki şey soracağım sana: "Eee, herhangi sağlıklı beslenmeye çalışıyorum." dedin, eee, normalde. Herhangi bir diyet kısıtlaman var mı? Yani alerjin ya da bir, eee, rahatsızlığın dolayısıyla yoksa sağlık hedeflerinden dolayı mı bu şekilde besleniyorsun? Bir de genel olarak tatilde ne yemeyi dilerdin? Diyelim bir yere gittin ve oranın, ııı, yerel bir yemeği yok. Eee, ne yemek senin için sağlıklı olurdu ve düzenini bozmazdı?
Tabii. Imm. Hı hı. Hıı.

Anladım. Eee, yani açıkçası şöyle, eee, şimdi işte bir sıkıntı yok. Eee, genelde tatillerde. Şimdi eşim ve ben çok sık seyahat ediyoruz. Eee, her ay, eee, muhakkak bir yerlere gitmeye çalışıyoruz yani örnek veriyorum, bu mesela bir hafta sonu 2 günlük, 3 günlük bir yer bile olabiliyor. Bir de şöyle bir, c eee, şeyimiz var, geleneğimiz var eşimle yani gittiğimiz yerin, eee, kendine ait, eee, yerel tatlarını deneyimlemek istiyoruz. Eee, bu noktada ne bulsak yiyoruz gibi bir şey yani bizim. Eee, işte, "Aman, eee, buranın efendim kurabiyesi meşhurmuş, dur kurabiyeden de yiyelim." Eee, "Ay şimdi bu böyle gitmez, yanına bir kahve alalım, işte, akşam yemeğinde şuyu meşhurmuş, şunu alalım falan filan." derken ben böyle döndüğümde bir tartıya bir çıkıyorum, 2-3 kilo almış oluyorum yani hi asla sağlıklı beslenemiyorum. Onun dışında düğün vs. falan onda hiçbir sıkıntı yok yani onda zaten tutabiliyorum kendimi ama arkadaşlarımla buluştuğumda da olmuyor. Mesela bizim burada bir arkadaş grubumuz var. Onlar işte her hafta, eee, bir şeyler yapıyorlar. İşte geçen mesela şey sosisli partisi verdiler. İşte onlara gittik. Eee, orda da yedim yine. İşte üstüne tatlı yapmışlar. Çok da güzeldi. Onu da yedim. Ya bur bu tarz yerlerde kesinlikle yani kendimi durduramıyorum. Böyle hani, eee, "Dur artık yeme." diyorum bazen mesela ama bakıyorum o kadar lezzetli ki aklıma şey geliyor, "Ya bir daha yiyemezsem bunu? Hani buraya gelemezsem falan filan." O yüzden yiyorum yani tutamıyorum kendimi.
Tamam. Ne güzel. Nedir? Evet. Hı hı. Anladım. Hı hı. E, güzel. Evet. <chuckles>